É verdade, eu vou eu vou sim, vou dar uma chance, porque de repente não não vai ter uma academia exatamente igual a que eu tinha lá no no Brasil. Então tem que dar uma chance, de repente até legal, né, porque assim, eu não eu não estou eu não estou treinando para ser profissional, muito bem longe disso né, eu nem gosto de não gosto de fazer nem o como chama? <clicks tongue> Eh, ai gente, hoje eu estou esquecendo as palavras, de lutar mesmo né, eu não gosto, Sparring odeio fazer Sparring não gosto de levar soco, <laughs> odeio levar soquinhos. <chuckles> Então, eh, de repente vai ser uma boa, eu vou eu vou testar sim, eu vou vou ligar lá, e vou marcar, hoje é sexta, acho que hoje talvez não tenha mais expediente lá. Mas eu vou semana que vem, segunda-feira, não é aquela coisa de começar na segunda, mas eu vou ligar, <laughs> e vou marcar, adorei, ah, olha você me deu insights maravilhosos, coisa olha como é bom a gente falar, se abrir com outra pessoa, não é? E a gente enxerga coisas que, nossa, está na nossa cara e a gente não consegue ver né, não consegue visualizar.
Uhum. Sim, sim. Uhum. <chuckles> Aham, aham. Sim. Sim. <laughs> <laughs> Sim. Aham. Sim, sim. É. Uhum. <chuckles> É, que bom, fico feliz, eu acho que você vai conseguir se encontrar por aí, e quem sabe você não anima até de pendurar um saco aí na sua casa, de vez em quando, até tua filha pode começar a brincar com ele. <laughs>
Olha. Ai, eu tenho uma filha e um filho né, os 2 eles faziam no Muay-Tai Kids, também, ó. <chuckles>
Olha. Olha, tá vendo? Pode ser bom para eles também ter em casa isso.
Ai é verdade, olha, foi maravilhoso falar com você, eu já vou ver os preços de quanto que sai aqui para colocar esse saco, e segunda-feira eu vou ligar lá para marcar.
Aham. Tá ótimo, <chuckles> que bom fico feliz, dá uma olhada em saco usado talvez seja mais barato. <chuckles>
Ai é verdade, boa, vou tentar, se bem que saco usado deve ser meio fedido. Mas eu vou vou ver, eu vou ver sim, obrigada. <laughs>
<laughs> Imagina, espero que dê tudo certo, até a próxima.
Até a próxima. Obrigada, tchau tchau.